देखिए मुझे है ना शायद घरवाले उठा के अभी बहुत जल्द बाहर फेंकने वाले हैं क्योंकि उन्होंने मुझे सीधे-सीधे एक सूचना दे दी है कि अब अगर मैंने और कपड़े खरीदे, तो या तो मेरे लिए जगह होगी या तो कपड़ों के लिए जगह होगी तो आपको मेरी मदद कृपया करनी ही पड़ेगी। मैं एक अजीब से असमंजस में फँस गई हूँ क्योंकि अ, ये जो नया शौक आया है मुझे स्टाइलिंग का और साइज़ का और फिटिंग का इसके चलते, मुझे कहीं न कहीं 6 महीने पहले ये अ, आभास हुआ कि मैं जो कपड़े पहनती थी या 1 साल हो गया शायद करीब-करीब धीरे-धीरे शुरू हुआ था, बट 6 महीने से तीव्रता बढ़ गई है। अ, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी अ, मेरे कपड़े पहनने का ढंग जो है वो अच्छा नहीं है और फिर धीरे-धीरे मैंने अ, वो बदलने की कोशिश की और जब मैं जैसे-जैसे बदल रही थी तो पहले मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा तंग कपड़े अगर मैं लूँ, तो मुझ पे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं ल थोड़ी-सी लम्बी भी हूँ और अ, मैंने देखा है दूसरी अम लेडीज़ को ऐसे पहनते हुए। फिर मैंने धीरे-धीरे फिर उम, फ़ैशन बदलते हुए देखा और मैं फिर देख रही हूँ कि लोग एकदम ही ओवरसाइज्ड मतलब बहुत ही बड़े कपड़े पहन रहे हैं वो फ़ैशन में आ गया और फिर मैंने वो पहना तो फिर मुझ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था और इतने सारे मैंने खरीद लिए और मैं अपने आप को तो काफ़ी देर तक कहती रही कि ये अच्छा है। तो क्या आप मेरी मदद कर पाएँगे कि कैसे कौन-सा स्टाइल कौन-सा साइज़ और कैसा फिट मुझे पहनना चाहिए?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, देखिए बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी और देखिए ये बिल्कुल एक जायज़ सी बात है कि जब इतने सारे विकल्प रहते हैं ना तो अ, थोड़ा बहुत असमंजस होना बिल्कुल अ, बनता है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ किसी ना किसी बात पे। अब अ, रही बात अ, सुझाव देने की तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। आप मुझे पहले तो ये बताइए अम कि आप कौन-सा कपड़ा या आइटम ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि देखिए मार्केट में जो चल रहा है वो अपनी जगह, परंतु आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपने अब तक क्या-क्या ट्राई किया है ये भी बताइए?
हुँ। जी। जी। यही तो दिक्कत है ना कि वो मुझे अपनी सद्बुद्धि तो है नहीं, तो मैं तो अपना अंदाज़ अभी भी ढूँढ रही हूँ। तो मुझे हर वो चीज़ पसंद है जो आजकल सोशल मीडिया में कोई नया पहन के आता है या फिर अगर मैं मेट्रो में आते-जाते कहीं को किसी को कुछ पहनते हुए देख लेती हूँ जो मुझे पसंद है, तो मैं उनको पूछ लेती हूँ। अब जो पसंद है उसमें ऐसा कोई कपड़े का मैटेरियल ऐसा कुछ है नहीं, कभी सैटिन पसंद आता है कभी शिफॉन आता है, कभी जॉर्जेट पसंद आता है, कभी कॉटन आता है, कभी खादी आता है। तो उम, देखने में तो दूसरों के ऊपर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे अम मलाइका अरोरा जी हैं उ उन्होंने जो पहना था उस दिन कुछ तो, गोल्डन कलर का स्कर्ट और अ, ल ब्लैक कलर का टॉप मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मैं गई और मैंने वही गोल्डन कलर का स्कर्ट और ब्लैक कलर का टॉप किया और जैसे मैं अ, किसी समारोह में ही जा रही थी, लेकिन फिर वो एकदम अ, कुछ लोगों ने उसकी अजीब प्रतिक्रिया दी, कुछ लोगों ने काफ़ी सराहया उसको और लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे एकदम मतलब वो मज़ा नहीं आया मुझे मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये मलाइका अरोरा पे जितना अच्छा लग रहा था, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो अम कौन-सा कपड़ा ऐसे तो सारे ही कपड़े अच्छे हैं मैं हर किसी को देखती हूँ तो प्रभावित हो जाती हूँ कि नहीं-नहीं अब ये अच्छा लगेगा। कल को वापस तंग कपड़ों का फैशन आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं-नहीं ये करना है। तो मन नियंत्रण में नहीं है मेरा।
हुँ, हुँ। हुँ। देखिए बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें। आप एक चीज़ मुझे ये भी बताइए कि अब तक आप आम तौर पर अ, किस आकार का कपड़ा पहनते हैं? आपको कैसा कपड़ा अब तक आप पहनते आए हैं? और उसमें आपको अ, क्या कमी लगती है? क्या आपको लग रहा है कि वो अ, म मतलब आपके स्टाइल के हिसाब से नहीं बैठ रहा है? या और कुछ है तो बिल्कुल बताइए मुझे?
हुँ। देखिए, मैंने तो ना जोकर के कपड़े भी पहने हैं सच बताऊँ तो। तो अ, मेरे परिवार में किसी को एक्चुअली अंदाज़ का कोई अ अम कोई कुशलता नहीं है। तो मैंने बचपन से ही ऐसे कपड़े पहने हैं जो मेरे माँ-बाप ने मुझे पहनाए हैं। और काफ़ी बार मुझे स्कूल में जोकर भी कहा गया है तो अ, अभी 1 डेढ़ साल पहले मैंने ये निर्णय लिया कि मेरी अ, मेरे परिवार में जो कपड़े पहनते हैं वो एकदम रंग भड़कीले और पता नहीं क्या-क्या कुछ अज़ीब-अज़ीब रंगों का रंगों को मिलाकर पहनते हैं। तो वो उससे तो मैं दूर जाना चाहती हूँ इतना तो तय है। अब जहाँ तक दूसरी चीज़ों की बात आती है कि, किस आकार का पहनते हैं वही देखिए अब मैंने ये अंदाज़ के मामले पर ये निर्णय तो ले लिया है कि मुझे भड़क कपड़ी भड़कीले कपड़े नहीं पहनने हैं। तो लेकिन फिर जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये फ्यूशिया पिंक कितना अच्छा है या फिर ये पिस्ता कलर कितना अच्छा है। तो अ, जैसे मुझे ना, ऐसे रंग जो आँखों को चुभें ना वो अच्छे लगते हैं, मटीरियल तो देखिए कुछ भी चलेगा लेकिन इतना भी जैसे मौसम के हिसाब से हो और इतना पतला भी नहीं कि सब कुछ दिख जाए अंदर, और इतना मोटा भी नहीं कि मैं पसीना-पसीना हो जाऊँ। और आकार देखिए ऐसा है मैं अपना आकार अभी भी ढूँढ रही हूँ। कोई बोलता है मुझे एलाइन पहनिए, कोई बोलता है मुझे अम्ब्रेला फ्रॉक पहनिए, कोई बोलता है कि नहीं-नहीं ये तो लूज़ तुम्हारी हाइट है, तो तुमको तो लूज़ कुर्ता पजामा अच्छा लगेगा। तो आज तक तो देखिए मैंने अपना अंदाज़ अगर आप पूछेंगे, तो एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी है, वो है आरामदायक जो मैं जीन्स टी-शर्ट पहनती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है।
हुँ, देखिए बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परिस्थिति और बिल्कुल एकदम जायज़-सी परिस्थिति है आपकी। अ, इतनी सारी चीज़ें, जब इतने सारे लोग बोल देते हैं तो अ, जायज़-सी बात है कि उम, थोड़ा-बहुत अ, एक कह लीजिए कि मन में विकल्प का विचार आ ही जाता है कि या ये, या ये। <sniffs> तो ये आना बहुत सहज सी बात है। आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि उम, आपको अ अ, आपकी मतलब पसंद में एक चीज़ ये बताइए कि आपको आराम ज़्यादा पसंद है या दिखावटी कपड़े ज़्यादा पसंद है?
देखिए, आराम तो पसंद ही है। लेकिन मैंने ऐसे कपड़े भी देखे हैं जो आराम के साथ-साथ दिखावटी भी हैं और मुझे वो क्यों नहीं मिलते बाज़ार से मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। क्योंकि मुझे भी दिखावट करना पसंद है। तो अ, जैसे उस दिन मैंने किसी को देखा मेट्रो में वो एकदम ही ढीले-ढाले टी-शर्ट पहनी हुई थी और एकदम ही बड़ी-बड़ी ढीले-ढाली जीन्स थी। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था उन पे और उनकी जीन्स थोड़ी-सी घुटनों में फटी हुई थी, उनका जूता भी काफ़ी आरामदायक था। तो ऐसे नहीं कि बड़े-बड़े हील्स पहने थे उन्होंने। तो उनको देख के ऐसा लगा कि हाँ ये इन पे कितना अच्छा लग रहा है और मैं मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे कपड़े तो फ़िर मैं दुकान में खरीदने गई ऐसी जीन्स तो अम जो जीन्स मैंने खरीदी, वो शायद उनके लिए बहुत लूज़ थी लेकिन मेरे लिए तो वो काफ़ी तंग वाली जीन्स निकली अ, मेरा कद-काँटा भी काफ़ी ऊँचा चौड़ा है तो, मुझे ऐसी जीन्स मिल ही नहीं रही जो मेरे लिए थोड़ी लूज़ हो और अगर मैं पहनूँ तो अजीब-सा लगता है मेरे पे।
हुँ, देखिए बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। एक आख़िरी चीज़ आप बता दीजिए कि आप जब कपड़े खरीदते हैं, तो आप क्या चीज़ देखते हैं? क्या आप ब्रांड देखते हैं या आप देखते हैं कि कहीं से भी अच्छे कपड़े मिले?
हुँ। देखिए, इतनी बुद्धि तो है नहीं मुझ में अभी अंदाज़ के मामले में तो मैं अ, उम, सच पूछिए तो मुझे ऐसी जगहों के नाम तो पता है जहाँ पे आप रास्ते से कर सकते हैं लेकिन अ, मैं ऐसे जाती नहीं हूँ उन जगहों पे और वो काफ़ी दूर भी हैं मेरे घर से, तो मुझे जैसे ऑनलाइन करना पसंद है या फिर मैं अ, उम, ब्रांड के कपड़े अ, आजकल तो क्या घर आके देके जाते हैं तो वो ज़्यादा सहूलियत देता है मुझे कहीं दूर जाने से अच्छा नहीं अगर पास में कोई बाज़ार हो तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन-सा पसंद है तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे उम, ब्रांड के कपड़े ज़्यादा पसंद है चाहे वो कोई बड़ी ब्रांड नहीं हो जैसे ऐसे नहीं कि मुझे गुच्ची-वुच्ची चाहिए। पर जैसे मिंत्रा से हो गया या कहीं और से हो गया। तो, मुझे ब्रांड बड़ा पसंद है लेकिन सस्ते दामों में।
हुँ, देखिए बिल्कुल मैं आपकी उम, परेशानी समझ चुका हूँ। अ, देखिए सबसे पहले तो मैं आप आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आप किस हिसाब का कपड़ा चुनें, तो आप ना एक बार या किसी ऐसे व्यक्ति या किसी यूट्यूब अ, यूट्यूब में लोग बताते रहते हैं कि उम, कौन सी चीज़ कौन से बॉडी टाइप पे अच्छी बैठती है। तो आप अगर अ, शरीर का नाप नहीं लेना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं और वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो शरीर है अ, वो किस कैटेगरी में गिरता है और उस हिसाब से आपको फिर पता चल जाएँगे कि क्या-क्या कपड़े आपको बहुत सूट करेंगे, तो ये एक तरीक़ा आप अपना सकते हैं। एक और चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि आप ना कोई भी निर्णय लाने से पहले ना, हर चीज़ को एक बार ट्राई कर लीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप बड़े ब्रांड महँगे में अगर नहीं खरीदना चाह रहे हैं हर चीज़, तो हल्के-फुल्के में ही सही लेकिन अ, हर चीज़ का आप अगर अंदाज़ा ले लेंगे तो आपके लिए अ, बहुत अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना फिर की कौन-सी चीज़ आपके शरीर पे बैठ रही है, कौन-सी चीज़ आपको सही में अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगना अपने आप में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप करेंगे नहीं तो आपके मन में फिर वो हमेशा रह जाएगा कि मैंने किया नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और एक चीज़ मैं आपको अ, ये भी बोलूँगा कि उम, आप ना अ, जब भी किसी प्रकार का फिट ट्राई करेंगे अ, तो आप उस चीज़ में ना 2 अ, क़िस्म की आजकल ज़्यादा चल रही है, या तो आती है लूज़ फिट या तो आती है फिर अ, रेगुलर फिट। अ, लेकिन जो टाइट फिट वाला अ, ज़माना है वो थोड़ा-सा जा चुका है। तो, आप अ, इस हिसाब से कोशिश कर सकते हैं कि आप जो भी चीज़ करने जा रहे हैं या जो भी चीज़ पहनने वाले हैं अ, वो चीज़ में आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि टाइट फिट आजकल लोग कम पहनते हैं। एक और चीज़ मैं आपको वो भी बोलूँगा कि आप अ, एक चीज़ का ध्यान ये रखिए कि चाहे अ, उम, कुछ भी चले वो जो कोई भी चीज़ चलती हो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलेगी, उसके बाद वो चीज़ पुरानी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ अ, नहीं पहन रहे हैं ज़माने के हिसाब से तो आप पीछे हैं कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड शायद आप ही से चालू हो जाए, कि आपने कुछ पहना आपके आजू-बाजू के लोग देखे और बोले हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी भी एक अ अ, ढूँढ़िए कि वास्तविकता ढूँढ पाए जहाँ पे आप ख़ुद को अपने तरीके से बता पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, देखिए ये सारे सुझाव मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत काम आएँगे। बाकी मैं आपको शुभकामनाएँ ज़रूर देना चाहूँगा।
ओह! अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। जी। जी। जी, बिल्कुल। इतनी आशावादी अ, सुझावें हैं आपकी और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मेरा रास्ता साफ़ कर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे खुशी हुई मैं आपके काम आ पाया। धन्यवाद।